صحيح يعني هو يعني حاجة طبعًا جميلة جدًا وشيء إيجابي جدًا إن هو ي يتصرّف بالطريقة دي، و وطبعًا تصرُّف فيه يعني حِكمة وعقلانية كبيرة جدًا يعني، آآ، ولكن برضه عايز آآ آخُد رأيِِك في كام حاجة أنتِ ممكن تكوني يعني جرّبتيهم قبل كده أو أو يعني بتفكّري إن أنتِ تجرّبيهم، فكرة إن أنتِ جربتِ طيب إن أنتِ تفكّري آآ يعني 5 ثواني قبل ما تاخدي أي قرار، أو إن أنتِ آآ تدّي رَد فعل على على شيء مُعيّن مثلًا، أنتِ مثلًا حاسّة ناحيته بال آآ ب ب بإن هو مش عاجبِك أو إن أنتِ مش مبسوطة تِجاه شيء مُعيّن ف بحيث إن يعني رَد الفعل يكون آآ محسوب أكتر من كده؟
لأ، بصراحة، أنا ما جرّبتش يا ريتني أقدر إن أعمِل حاجة زي كده، يعني فعلًا أنا محتاجة أدرّب نَفْسي على حاجة زي كده، إن أنا آخد وقت صغيّر جدًا حتى ولو زي ما أنت بتقُول 5 ثواني بس. إن أنا قبل ما أتكلم أكون حاسبة كلامي يعني، دي م إني محتاجة أجرّبها فعلًا.
امم.